Mm. Bale 'yong isa ko pang, ano, ah, hobby is paglalaro ng mga computer games talaga. So ayan, parang, ah, nagustuhan ko rin 'yan dahil no'ng, ano, ah, high school din. Parang normal talaga sa aming mga lalaki na parang maku-curious ka rin sa mga ano, eh, technology, eh, 'di ba? Ah, uso pa 'yong mga, ano, mga console, mga PS, mga kahit nga 'yong mga arcade, 'yong may mga joystick, 'di ba? Parang pinipilahan dati sa 'min 'yon, eh. Tapos parang, ah, nagkaka-agawan pa ng pila, "Uy, oh, next na ako diyan, next na ako diyan." Kasi parang gano'n, hintayan talaga, eh, kaya nakakamiss din balikan, eh. Oo, 'di ba? Kaya ayun, para sa 'kin na 'pag ah, ang nangyari naman para sa 'kin 'yong magkaro'n na'ko ng kompyuter, sariling kompyuter kaya simula no'ng nagkatrabaho 'ko, ah, bumili na 'ko ng sariling kompyuter. Para kahit papa'no, 'di ba, hindi na 'ko magre-rent. Tapos puwede ko na ring makalaro 'yong mga kaibigan ko, kaklase ko ng online nalang. Kasi parang maganda rin talaga 'yong technology ngayon, 'di ba? Dati parang type-type lang, tapos eh, ngayon sa laro parang ano talaga puwede ka nang makipag-usap sa laro in-game, 'di ba? Oo.
Ah, okey. Mm. Oo. Tama, tama. Oo. Tama, tama. Mm. Oo, 'tas pagalingan, 'no? Oo. Mhm. Oo. Mm. Oo, tama. Ayun. Oo nga, 'no. Tama, tama. Oo, kahit, ano, malalayo pa 'yong kaibigan mo, 'di ba? Talagang sa laro na lang kayo sa laro nalang kayo magkikita hindi na sa tama, tama. Oo, ayos, an ano 'yong kadalasan 'yong nilalaro ka kasama 'yong mga kaibigan mo?
Tama. Kahit kahit nasa ibang bansa pa, 'di ba? Kaya nga. Ayan. Ah, bale talaga nilalaro namin Dota 1. Ah, 'tas napunta sa Counter, sa mga iba't iba. Tapos parang sa Dota 1 kasi na kasama kami sa evolvement ng Dota 2. Kumbaga parang sinimul amin sa Dota 1 medyo, ah, hindi pa gano'n kagandahan 'yong graphics, 'tas naging punta sa Dota 2 gumanda na. Kaya mas lalo kaming nag enjoy kasi parang 'yong 'yong mga lumang character nakikita mo na sobrang realistic na ng mga itsura, tapos iba na 'yong mapa. Ang dami na ring bago. Kaya mas nakakatuwa, oo. Tapos lalo na na mm. Kaya nga. Mas na-e-enjoy mo lalo 'yong laro kasi mas maganda 'yong graphics, 'di ba? Oo.
Mm, okey. Oo. Ah, okey, okey. Oo. Oo. Mm. Oo, ngayon mas mas maganda na siya ngayon kaysa dati. Oo, talaga. Tama, tama. Tapos magkakasama pa kayong magkakaibigan, 'di ba? Kaya parang parang hindi na hindi nagiging boring, 'no? Kay kumpara sa mag-isa lang. Oo, gano'n talaga, 'no. Mhm, tama, tama. Ayan, sige, maraming salamat dito sa mga ibinahagi mo, ah. 'Tsaka maraming salamat din sa oras mo.
Oo, ayun pa. Tama. Dagdag excitement pa, 'di ba? Ayan.